كنت عايزة أفضفض كده بقى لي شوية مش مش حبة صغيرين في الموضوع، ومش عارفة أسيطر عليه خالص، و وابتدأ يأثر بصراحة على اللي حواليّا يعني، وأنا متضايقة لهم يعني متضايقة لهم أكتر ما أنا متضايقة من نفسي يعني، إن أنا بقى لي فترة من كُتر ما أنا تعبانة من اليوم والمسؤوليات وال كده، إن أنا بقيت يعني على شعرة زي ما بيقولوا كل ما حد بيكلمني أنا بانفجر. طول الوقت شوية زعلانة وشوية فرحانة من غير سبب يعني أنا
إمم. إمم.
مودي بيتغيّر من غير أي داعي خالص، وبانفجر بقى وباغضب طول الوقت كتير جدًا جدًا من أسباب تافهة وأنا مدركة جدًا إنها تافهة وما تستاهلش خالص الغضب ده، بس أنا حاسة إن أنا تعبانة ومرهقة جدًا طول الوقت. ف فلا عارفة أريح مثلًا عشان أحاول نوبات الغضب دي تهدا، و ولا عارفة أ أراضي اللي حواليّا لما ب باعمل حاجات مش منطقية؛ لإن هي مش منطقية فعلًا يعني فمش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده.
إمم. شوفي أنا يعني متفهم مشاعرِك تمامًا وحاسس بيكِ يعني، وأنا آسف أولًا إن أنتِ حسّيتِ بإحساس زي كده أو مشاعر زي كده، آآ طبيعي يعني نتيجة ضغط الشغل والالتزامات والمسؤوليات زي ما أنتِ قُلتِ، وفوق كل ده كمان آآ أنتِ محملة نفسِك آآ فوق طاقتِك آآ يعني شايلة هَم الناس اللي بيتأثروا بردود فعلِك كمان. يعني فوق التعب اللي أنتِ فيه فأنتِ شايلة هَم الناس ف يعني دي حاجة كويسة منك جدًا، وبتدل على إن أنتِ شخص كويس يعني ف يعني حاولي كده هوّني على نفسِك الموضوع ده، بس كنت عايز أعرف منِّك يعني شوية حاجات. هل ال الموضوع ده بدأ مرة واحدة كده لاحظتِ إن أنتِ فجأة كده بقيتِ م آآ تغضبي بسرعة أو عندِك التقلبات دي مرة واحدة والّا مثلًا بدئت تدريجي أو نتيجة لموقف معين؟
لا هو أكيد بدئت تدريجي، يعني آمم التعَب إبتدا يزيد فترة ورا فترة وكده والمسؤوليات بتزيد على طول، وبعدين آمم يعني شوية مواقِف برضه وخِلافات ممكن تحصَل عادي ما بين جوزي، م حاجات عادية أوي، ولادي يعملوا حاجات مستفِزّة وده طبيعي عشان هُم أطفال يعني، ما هو طبيعي جدًا إن هُم طُول الوقت هيغلَطوا وطُول الوقت هيعملوا حاجات مش منطقيّة وباردة ومستفِزّة عادي يعني.
إمم. اهم.
بس بقى ف مؤخرًا، أنا مش مستحملة حاجة، يعني لو هُم عملوا حاجة بسيطة أوي بتلاقيني انفجرت جدًا وقعَدت أزعّق وأتعصّب وأنا مش من الناس اللي بتحب كده أصلًا، يعني في فكرة التربية بالذات ما باحبّش الموضوع ده خالص، ما باحبّش إن أنا أأثّر أو ما باشوفش إن الأهل اللي بيأثّروا على أولادهم بسبب مزاجهم أو مودهم دول أهل كويسين الصراحة، فدي برضه حاجة من الحاجات اللي مضايقاني أوي إن أنا آمم، مأثّرة عليهم، وطبعًا جوزي برضه بتبقى حاجات عبيطة في البيت، خِلافات بسيطة أوي، أوي، بالاقيه اللي هو آآ بيتكلّم عادي ومش منفعِل ولا حاجة وبيعلّق تعليق عادي جدًا وأنا بانفجر وباغضب.
إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. آه.
وممكن أمشي واسيبه وممكن أعمل تصرّفات ت يعني ما بين الأزواج تبان غير محترَمة، يعني ما ينفَعش إنها تحصَل وأنا بادرِك د بأُدرِك ده الحقيقة وب باحاول أرجَع أعتذِر بس الموضوع لمّا بيزيد عن حدُّه برضه مش بيبقى أحسَن حاجة فاهمني؟ ف فهو من كُتر الصراحة ال الضغط اللي عندي في اليوم أنا مش مش عارفة أتحكِّم في الموضوع خالص.
إمم. امم، امم، أنا م يعني متفهِّم كل ده، متفهِّم كل ال ال المشاعر والمشاعر المتلخبطة اللي أنتِ حاسّة بيها وكل ده يعني أنتِ رابطة كل المشاعر دي أو رابطاهم بالزيادة الضغوط عليكِ والالتزامات والمسؤوليات، آآ فطبيعي تحسّي بشعور زي كده ويعني حتى أنتِ كمان بتقول لي ممكن تكون حاجات بسيطة أو تافهة، بس هي الفكرة كلها في ال في التراكمات وفي الضغط، يعني الإنسان منّنا بيبقى، كل إنسان ليه قوة تحمُّل وليه يعني مستوى كده لغاية لما بيوصَل عنده بيبقى، لأ خلاص اللي هي فاضِت فيه فأنتِ من كلامِك واضح إن أنتِ وصلتِ لل للمستوى ده وده شيء مفهوم تمامًا يعني وأنتِ معاك حق فيه، إن أنتِ مضغوطة، عندِك التزامات وعندِك مشاكل وخلافات، فكل ده مفهوم، فنتيجة لده أي موقف بقى بسيط بيحصَل لِك أو أي حاجة ممكن تعصّبِك بدرجة شديدة أو ممكن تأثّر عليكِ ف يعني أنا أنا متفهِّم ده تمامًا وحاسس بيكِ، بس يعني اوصفي لي كده شعور الناس اللي حواليكِ، يعني شعور أهلِك، شعور ال زوجِك أو أولادِك، هل فعلًا هُم بقوا ملاحظين الموقِف ده أو بيتصرّفوا معاكِ إزاي؟ بتحسّي إزاي إتّجاهم؟
إمم. إمم. ويمكن أكتر واحد جوزي هو اللي متزاول من الموضوع ده معايا، ف فمؤخرًا ابتدا إن هو يتجنّب شوية، يتجنّبني شوية أو ما يعلّقش على حاجة، أو لو يعني لو في حاجة عايز يقولها ما يقرّر ما يقولهاش، يعني هو بيتجنّبني تمامًا وده طبعًا موضوع مضايقني جدًا، حاسّة إن ال العلاقة ممكن تتأثّر، ف فالموضوع مش أحسن حاجة الصراحة معايا وبالنسبة للولاد طبعًا هم مش هيقدروا يعملوا يعني ما عندهمش option من وجهة نظرهم إن هم يعملوا حاجة، بس بيبقوا متضايقين يعني اللي هو ب هم كمان منطقيين ما شاء الله أوي اللي هم إيه، "ماما أنا ما عملتش حاجة عشان تتعصّبي كده، أنتِ متعصّبة ليه؟" اللي هو باسكت كده باتنّح شوية، بالضبط واللي هو أنا باحس بالذنب أكتر بقى اللي هو يعني أنتم عيال صغيّرين ومنطقيين كده وبتسألوا أسئلة منطقية وأنا اللي مش منطقية، فالموضوع بيضايقني أكتر بقى.
إمم. إمم. اهم. أها. ده ممكن يضايقِك بقى. آه. إمم. إمم، لا، لأ، لأ، يعني م مش مش عايزِك تحسّي بالشعور ده يعني هم برضه ما ما كا ما حطّوش نَفْسهم مكانِك وأكيد هم مش مش مكانِك، يعني مسؤولية البيت ومسؤولية الأولاد والزوج ورعاية البيت، هو مهما كان هو ما فيش حد هيحس بإحساسِك ده غير أنتِ، ما حدّش هيفهم الصورة آآ مِيّة في المِيّة غير أنتِ. بس هم يعني هل أنتِ جرّبتِ مثلًا تتكلِّمي مع زوجِك كده في الفترة الأخيرة دي توضّحي له مثلًا أو اتكلِّمتِ معاه إن أنتِ بتمُرّي بمشاكل أو إن أنتِ يعني الدنيا مش أحسن حاجة معاكِ؟ أنتِ زي ما قُلتِ إن أنتِ بتعتذري له لمّا بتحسّي إن أنتِ زوّدتِ الدنيا أوي وده تصرُّف كويس جدًا منِّك يعني، فهل وأنتِ بتعتذري له في مرّة مثلًا آآ لفتتِ انتباهه لإن أنتِ فعلًا بتمُرّي بمشاكل أو إن أنتِ عندِك آآ تقلُّبات مزاجية غصب عنِّك؟
إمم. إمم. آه كتير، إمم. إمم. آه، بس يعني أنا عملتها مرّة وما عملتهاش تاني الصراحة، لأن هو بيدّيني حلول غير منطقية تمامًا <chuckles> من وِجهة نظري وباحس الموضوع بيشوفه إنه إن هو السبب، يعني يعني زي مثلًا أقوله له مثلًا: "أنا مضغوطة والله." بسبب كذا وكذا وكذا والشغل كمان في آخِر اليوم بيتعِبني أوي. فيقول لي: "طَب خلاص، سيبي الشغل." فأنا باسكُت كده اللي هو طَب ما هو أنا باشتغل ليه أصلًا؟ أنا مش باشتغل عشان أكوّن آآ ذاتي بقى وأبقى strong independent woman زي ما بيقولوا، أنا مش باعمل كده، أنا باعمل عشان ظروف الحياة صعبة، وعشان إحنا شايلين بعض وعشان إحنا مع بعض في نَفس المركِب وكده يعني، فباحس إن هو شايل الذنب في فكرة إنه أنا لو كنت مثلًا مكفّي الدنيا كلّها ما كنتش ما كنتيش هتشتغلي، فما كنتيش هتتعَبي، فحسّيت إن أنا م ب باعمل load أكتر، أنا كده مش باعمل أنا كده مش باحِل المشكلة أنا كده ب ب بط بطيِّن الدينا الدنيا أكتر ف فأقول له: "لا، لا، لأ، أنا هات هابقى تمام والله وهي بس يومين كده وهابقى تمام." ومعلش وحقّك عليَّ وبتاع وخلاص. فدي المرّة الوحيدة الصراحة اللي أنا عملتها وما عملتهاش تاني بقى، قرّرت إنّه خلاص.
إمم. آه، آه. إمم. مضبوط. آه، إمم. أيوه. إمم. بس ما آه أكيد ما حسّيتش بده حصل بعد كده.
إمم، بالضبط.
طيب، هل يعني في مرّة من المرّات أنتِ بتقولي إن أنتِ بقالِك فترة، جرّبتِ طيب في حاجة، يعني جرّبتِ تعمليها كده تهدّيكِ، يعني في حاجات كده مثلًا زي تمارين التنفُّس أو لمّا يبقى في حاجة مزعّلاكِ مثلًا إن أنتِ تقعُدي تكتبيها كده في ورقة وتتخلّصي منها، أو إن أنتِ بس تخرُجي تشمّي هوا، تعملي حاجات كده آآ تساعدِك على تنقية ذهنِك، جرّبتِ الحاجات دي وهل فرقِت معاكِ والّا ما جرّبتيش، لأ؟
إمم. إمم. بُصّ، بصراحة أنا شخص دؤوب، يعني بيقعُد يدوّر على حل المشكلة طول الوقت، وعشان كده ده سبب من أسباب اللي أنا باكلّمك دلوقتي، وفي حاجات نفِعِت معايا الصراحة، بس أنا مشكلتي إن أنا ممكن خلاص، أنا كنت مثلًا مش كويسة دلوقتي ولقيت حَل وبقيت أهدى، يعني أنا دلوقتي أهدى. بس لو حصَل أي حاجة جات جنبي هتلاقيني على طول تحوّلت. هي الفكرة مش إنه أنا أهدّي نفسي، الفكرة إن أنا طول الوقت آآ مش عارفة أ أتحكّم في أعصابي زي ما بيقولوا، يعني ما هو طُول ما أنا طُول عُمري بتحصَل حاجات كتير تضايقني، طول عمري مضغوطة وطول عمري يعني عادي الحياة، هي الحياة كده.
كويس. إمم. تمام. آه، إمم. تمام، تمام.
بس دلوقتي، دلوقتي مش عارفة أتحكم بقى مش عارفة أتحكّم في أعصابي مش عارفة مثلًا أول ما حاجة تضايقني آآ أحاول مثلًا آآ أ أمسك نَفسي، آآ ما أردِّش، أمشي، آمم آآ أحاول أكنسل الحاجة اللي عليَّ مثلًا وأهتم براحتي، لأ هو أنا بانفعل على طول فاهمني؟ ما فيش ما فيش بالن ما فيش في دماغي option إن أنا أسكُت.
إمم. آه، آه. إمم، ما ما شاء الله. لا لأ أنا فاهمِك تمامًا وطبعًا يعني كمان إن أنتِ تحاولي تكتمي أو ت ما تطلّعيش الغضب ده، ده ممكن كمان يحسسِك بإن أنتِ في ثورة غضب أنتِ كتماها جواكِ فده شعور فعلًا شعور مش أحسن حاجة، طَب هل يعني جرّبتِ إن أنتِ مثلًا تشوفي إيه هي أكتر حاجة ضغطاكِ أو أكتر حاجة مسبب لِك مشكلة أو بتفكري فيها كتير، تحاولي مثلًا تبعدي عنها مؤقتًا يعني مثلًا، آآ لو الشغل اللي مضايقِك هل جرّبتِ تاخدي إجازة، أو لو مثلًا الأولاد أو مشاكل البيت، جرّبتِ مثلًا تروحي تقعدي يومين عند أهلِك في بيتهم هل جرّبتِ حاجة زي كده ونفعت؟
إمم. امم، بالضبط. إمم. إمم. لأ بصراحة ما جربتش حسيت إنه مش option بس يعني بكلامك دلوقتي، حاسة إنه ممكن يعني إيه المشكلة لمّا أطلب إن أنا آخد إجازة يوم أو يومين من الشغل مثلًا، أو الولاد حتى يروحوا يقعدوا مع مامتي شوية والله فكرة كويسة يعني. ممكن أهدى فعلًا.
يعني آه هو في مثل كده إمم في مثل بيقول لِك إن هو ما تحطش النار جنب البنزين وتستنى نتيجة نتيجة تانية غير إن هيحصل حريقة. ف دي نفس الفكرة إن أنتِ لمّا يكون في مثلًا حاجة مضايقاكِ أو مشكلة كبيرة بقى وضغطاكِ وخلاص، يعني نحاول نج وحاسة إن هي كمان هتأثر عليكِ هتخلّيكِ تنفعلي فليه ما نحاولش مثلًا نتجنبها بقدر الإمكان، يعني طبعًا برضه الحياة اليومية معروف إن في حاجات إحنا مجبرين نواجهها و نتعامل معاها وما ما ينفعش نهرب منها ده طبيعي دي الحياة وهي دي سُنة الحياة، بس الفكرة إن الأحسن إن إحنا نحاول نتجنب الحاجات اللي بتسبب لنا مشاكل أو بتأذينا نفسيًا، وكمان ما فيش مشكلة يعني لو حسيتِ إن ال الموضوع ضاغط عليكِ أو الحِمل كبير إن أنتِ تطلبي مساعدة من حد، سواء من من زوج أنتِ قلتِ جرّبتِه من صديق أو من مستشار نفسي أو من طبيب متخصص، آآ يعني النقطة دي أنا عايز ألتفت انتباهِك إن هي مش مش عيب ومش حاجة يعني وحشة بالعكس ده دي ممكن تكون حاجة تفيدِك جدًا، لأن الطبيعي يعني ال زي ما قُلت لِك إن كل إنسان له طاقة وليه قدرة تحمل لمّا الموضوع بيفوقها يعني ف في أغلب الأوقات بيحتاج مساعدة حد، والحاجات دي فعلًا ممكن تنفع. فأنا آسف لشعورِك ده جدًا وأتمنى إن أنتِ تكوني أحسن.
إمم. عندك حق فعلًا. إمم. بالضبط. عندك حق. لا ما هو عندك حق أكيد. لأ أكيد عندك حق، أنا هاجرب الأول ال إن أنا فعلًا أحاول أفصل شوية ما بين الحاجات اللي مضايقاني دي، ولو برضه الموضوع ما نفعش هاحاول بقى أشوف therapist أو حاجة لأن أنا فعلًا محتاجة إن أنا أتحكم في نفسي شوية، بس أنا مبسوطة وارتحت جدًا إن أنا اتكلمت معاك آآ بقيت أهدى كتير، فلو في أي حاجة أكيد هتلاقيني بارجع أكلمك تاني شكرًا جدًا.
ربنا يخلّيكِ أنا تحت أمرِك في أي وقت.